Kak, aku mau nanya nih. Menurut kamu, sosial media sekarang, itu bisa berdampak nggak kepada selera humor, entah itu selera hiburan, tontonan, atau apa pun yang biasanya kita lakukan, itu kepada kita? Itu ngaruh banget nggak, Kak, sosial media tuh?
Nah, kalau untukku sendiri itu ngaruh banget ya, apalagi sekarang tuh banyak, eee, jenis-jenis media sosial dan juga kayak, eee, apa ya, eee, konten yang ditawarkan di setiap media itu berbeda-beda gitu. Kayak contohnya antara TikTok dan Instagram gitu ya, yang mungkin aku sempat pakai gitu. Kayak di Instagram tuh mungkin menurutku lebih banyak kayak konten-konten yang, mmm, menarik gitu, dan juga termasuk aku mungkin lebih cocok dari segi penggunaan, eee, medianya itu sendiri. Sedangkan kayak TikTok tuh mungkin dari, eee, segi penggunaannya aku kurang cocok gitu karena terlalu random gitu dalam, eee, apa ya, dari segi tontonan konten yang kita lihat gitu.
Iyap. Mhm. Oh, emang Instagram algoritmanya berbeda, kah, dengan TikTok yang biasanya kamu pakai, Kak?
Eee, aku nggak tahu ya masalah al algoritmanya seperti apa gitu. Tapi mungkin, eee, mmm, aku lebih cocok aja dari segi penggunaan gitu, dari segi layout-nya mungkin juga dari segi platform-nya gitu, lebih cocok gitu. Dan, eee, di Instagram ini, aku tuh menggunakannya tuh untuk informasi ya gitu, bukan untuk kayak memang sebagai, eee, rilis stres atau mungkin juga memang kayak, eee, iseng-iseng aja gitu. Jadi mungkin dari segi tujuan penggunaan juga termasuk kayak, eee, cocoknya tuh untuk Instagram gitu, bukan TikTok gitu.
Oh. Mmm. Tapi kamu, untuk memilih-milih konten itu biasanya gimana, Kak? Apakah kamu lebih senang konten yang berbau informasi kah, atau konten yang humor, atau mungkin live streaming? Biasanya lebih yang mana yang dominan nih, Kak?
Nah, aku tuh lebih suka yang, eee, konten-konten kayak informasi gitu ya, dan mu musik juga gitu. Terus juga, eee, terkadang tuh muncul juga konten yang kayak kita scroll-scroll tuh tiba-tiba muncul tentang informasi film gitu. Jadi mungkin lebih ke informasi sih, sedangkan kayak untuk, eee, live itu aku nggak terlalu suka gitu. Dan menurutku tuh, eee, se eh, konten-konten di Instagram tuh, eee, nggak tahu kenapa ya, eee, cocok aja gitu dari, eee, apa ya, dari yang mereka tampilkan gitu dan mereka tawarkan gitu kepada aku ge contohnya, banyak lagu-lagu baru yang, aku dapat dari, eee, Instagram gitu karena dipakai untuk backsound kontennya gitu ya, eee, dan juga kayak, eee, itu tuh mungkin terlalu random, tapi masih bisa diterima gitu, menurutku ya.
Oke. Mmm. Mmm. Tadi aku kan Kakak Kakak kan ngebahas tentang ada kayak film gitu kan di Instagram, konten yang Instagram. Nah, aku penasarannya, kalau misalkan Kakak nemu konten yang di mana itu adalah spoiler dari sebuah film, itu apakah Kakak bakal nonton atau Kakak bakal melewatkan si konten itu?
Ya. <chuckles> Nah, kalau aku tuh biasanya langsung ke caption-nya gitu. Kalau misalkan kayak, “Ini menarik nih kayaknya,” misalkan nggak sengaja nih aku, eee, scroll-scroll ke bawah, terus juga ketemu nih konten yang dia ber membahas tentang fi eee, mungkin sinopsis atau mungkin apa ya, eee, trailer, atau mungkin itu ya tadi ya spoiler dari film tersebut gitu. Biasanya aku langsung ke caption gitu, enggak aku lihat videonya. Jadi kayak, “Oh, ini judulnya ini, oke,” aku scroll lagi gitu, jangan sampai aku sempet lihat gitu. Karena aku ngerasa tuh, eee, kalau sampai aku lihat, eee, full, eee, videonya gitu ya, jadi enggak pengen nonton lagi karena garis besarnya udah diceritain gitu.
Oke. Film. Wah. Mmm, gitu.
Jadi kayak apa ya, kurang menarik sih kalau menurutku kalau, eee, konten yang munculnya tuh spoiler film gitu.
Mmm. Dan Kakak biasanya kalau ngelihat sebuah konten di Instagram itu lihatnya caption, ya? Biasanya kan orang-orang tuh lebih memilih untuk ngelihat kolom komen, di mana itu kolom komen adalah sumber humornya netizen gitu. Kakak gitu juga nggak?
<chuckles> Iya, iya. <chuckles> Ya, kalau yang berbau informasi atau berita gitu ya. Biasanya aku sembari lihat komen sih gitu. Kayak setelah nonton videonya, ya terutama, setelah nonton baru lihat kayak sesi komen itu, ini bener gak sih beritanya gitu? Atau mungkin kayak, eee, apa ya, kan biasanya lucu-lucu tuh komen-komennya gitu. Cuman, eee, aku tuh ngerasa, eee, apa ya, komentar di konten itu tuh, ya bukan hiburan sih, cuman kayak, "Oh, rupanya kayak gini respon mereka." Udah gitu, kayak sebetulnya aku mencari, eee, apa ya, konten atau mungkin, eee, postingan yang ada di Instagram itu bukan untuk hiburan gitu terutama. Aku lebih cari ke informasinya gitu, apakah yang diberikan betul atau tidak. Ya mungkin ya itu tadi, ya sempet lihat komen juga gitu. Nah, kalau untuk caption sendiri sih cuman untuk, eee, film aja, khusus film gitu. Karena menurutku yang aku cari di po eee, di postingan itu tuh ya, eee, apa, judul filmnya atau mungkin tahun film itu keluar, siapa yang main, gitu.
Iya, betul. Oh, oke. Mmm, dan menurut Kakak, ada nggak sih konten kreator yang Kakak ikutin sesuai dengan tren? Kayak misalkan konten kreator ini lagi ngebahas ini terus Kakak ikutin terus gitu, dan konten kreator yang lain tuh Kakak seperti tidak melihat konten kreator lain kayaknya fokus ke 1 konten kreator ini, ada nggak kira-kira, Kak, yang Kakak ikutin terus tuh?
Oke, mungkin yang dari dulu sampai beberapa bulan terakhir gitu ya, tapi sekarang aku udah ngikutin lagi. Jadi, ada konten kreator yang namanya tuh Bro Ron gitu. Eee, aku suka tuh karena dia, mmm, dia bukan jadi, eee, trendsetter aku juga atau mungkin jadi panutan juga bukan gitu. Dan aku juga enggak nge-fans, eee, ke dia gitu, ke orangnya. Tapi dia tuh kayak menampilkan konten-konten yang kayak memperbaiki jalan, terus juga kayak protes terhadap, eee, apa ya, pemimpin daerah suatu e ya, suatu wilayah gitu ya, atau suatu daerah gitu. Terus juga kayak dia membantu orang-orang juga gitu dalam menyelesaikan masalahnya dengan, eee, s suatu instansi atau mungkin suatu, eee, aswa sosok yang mungkin lebih tinggi daripada, eee, orang it tersebut gitu. Jadi paling dari situ sih aku ngeliat kayak ada 1 konten kreator yang memang lama banget aku ikutin, tapi akhir-akhir ini nggak aku ikutin lagi.
Oke. Oke. Dan kamu bisa ketemu sama konten kreator ini, itu gimana ceritanya Kak? Dia tiba-tiba muncul di beranda kah, FYP atau gimana?
Nah, eee, konten kreator ini tuh muncul sebetulnya karena, aku sempet lihat dia tuh di media atau di platform lain gitu. Aku lihat di YouTube, malah kayak ada debat, terus juga muncul, eee, sosok ini. Pada akhirnya aku penasaran kok sosok ini
Oke.
punya, apa ya, pemahaman yang cukup bagus gitu. Jadi aku carilah di Instagram, lalu aku kayak follow akunnya. Aku lihat video-videonya juga, eee, memang bagus gitu, kayak, mmm, kayak menyadarkan kita kembali gitu. Kalau kita tuh bisa me apa ya, merubah keadaan di sekitar kita tuh tanpa butuh bantuan yang lain gitu. Kalau bisa gerak sendiri, ya kenapa enggak kita sendiri aja yang gerak gitu. Jadi kayak ada nilai-nilai yang, eee, nempel di aku gitu sampai sekarang.
Oh. Mmm, gitu. Dan, ah, Kakak pernah nemu nggak, Kak, kayak sebuah konten yang rame banget, yang viral banget, tapi dia ini emang murni rame berdasarkan algoritma, kayak banyak yang lihat, banyak yang komen. Itu Kakak pernah nggak nemu ter lagi yang kayak gitu?
Ada, tapi itu lebih ke ini sih, lebih ke lagu ya atau musik ya. Jadi, eee, akhir-akhir ini tuh aku sering nyari, eee, musik-musik yang pernah ku de dengerin dulu gitu. Jadi otomatis tuh, eee, di apa ya, algoritma yang muncul tuh ya tentang musik juga gitu. Jadi banyak akun-akun yang bahas tentang musik. Dan akhir-akhir ini muncul, eee, kayak lagu-lagu Korea yang, eee, apa ya, Golden apa kalau nggak salah. Jadi itu banyak banget di di apa ya, di explore aku tuh ya, eee, konten-konten atau postingan-postingan itu. Dan juga kayak, eee, apa, musik-musik yang memang, eee, sebetulnya jarang orang dengerin, tapi entah kenapa tuh mun muncul gitu di aku walaupun aku nggak suka gitu ya. Tapi ya itu tadi, mungkin karena basisnya aku pernah, eee, searching atau mencari konten tentang musik, jadi akhirnya tuh itu muncul gitu. Dan lama-kelamaan aku tonton juga gitu walaupun aku beberapa nggak suka gitu. <laughs>
Oke. Mmm, oke. Oh, gitu, berarti peran algoritma itu cukup besar dong, Kak, dalam, Kakak untuk menemukan apa yang Kakak tonton?
Betul betul. Apalagi kayak, eee, bukan bukan cuman lagu yang aku cari atau mungkin konten atau postingan yang aku cari ya. Kadang tuh, eee, yang mirip-mirip dengan, eee, ap pencarian yang aku lakukan tuh banyak juga gitu. Dan ya, selama itu masih, apa ya, beririsan dengan atau garis besarnya sama gitu dengan konten yang aku cari, ya aku tetep, eee, nonton sih. Dan aku udah kayak lihat-lihat terus gitu pada akhirnya.
Mmm. Dan aku pengen tanya, ada nggak sih, Kak, perbedaan Kakak nih sebelum menggunakan sosial media dan setelah menggunakan sosial media, itu selera humor atau hiburannya tuh pada zaman dulu dan sekarang itu, Kakak kayak gimana tuh?
Oke, kalau untuk hiburan sendiri sih, eee, karena aku nggak nonton TV, aku juga nggak update YouTube gitu ya. Aku juga nggak, eee, <tsk> nonton, eee, apa ya, konten-konten tertentu yang berbau dengan e humor gitu. Jadi dulu tuh aku kayak masih skeptis gitu terhadap, eee, humor zaman sekarang gitu. Kayak apa, mmm, Lapor Pak, terus ya kayak ada beberapa gitu ya, eee, acara-acara TV yang katanya sih lucu gitu, cuman masih belum masuk di aku. Tapi e setelah, eee, lama-kelamaan aku kayak iseng gitu ya nyari di Instagram. Karena di Instra e Instagram kan e videonya pendek-pendek ya. Karena di eee, aku pertama kali lihat tuh di YouTube gitu, ah, videonya panjang, males gitu, eh, nontonnya. Pada akhirnya pindah ke Instagram, lebih pendek. Tapi lama-kelamaan karena Instagram ini, kayak menawarkan atau postingan yang diberikan itu, e garis besar yang memang lucu-lucu semua, jadi pada akhirnya, eee, du eee, humor aku yang memang masih ter apa ya, terhenti di zaman-zaman dulu gitu ya, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu gitu, akhirnya kayak mulai cocok nih sama, eee, humor yang sekarang gitu. Kayak Tonight Show gitu ya, Desta dan lain-lain gitu ya. Terus juga kayak, eee, Prediksi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak udah mulai ngikutin humor-humor zaman sekarang gitu.
Oke. Betul. Iya, terlatih. Oke. Oh, oke. Berarti yang tadi Kakak bilang itu, durasi video pendek atau panjang, itu berpengaruh terhadap apa yang Kakak tonton dong kalau gitu?
Ya. Betul, kalau menurutku itu sih, karena itu yang aku rasakan kan. Kayak, eee, menonton video yang terlalu lama tuh aku kurang terta tertarik sih, eee, kecuali itu memang video yang memang berisi tentang informasi yang aku butuhkan gitu. Karena kan balik lagi ke tadi gitu, aku tuh menggunakan media sosial tuh untuk mencari informasi yang aku butuhkan gitu. Dan itu tadi, ba eee, aku tuh enggak pernah kecanduan media sosial karena mungkin tujuan awalnya itu, gitu. Dan karena, eee, kayak informasi yang ditawarkan di Instagram tuh terkadang tuh cuman 1 menit atau mungkin, eee, 2 menit, 3 menit gitu ya. Enggak enggak sepanjang yang ada di YouTube. Jadi aku lebih milih-milih tuh Instagram gitu. Walaupun enggak sengaja ke-scroll, kadang aku baca juga gitu. Karena kan, ah, cuman sebentar gitu. Pada akhirnya ya scroll-scroll lagi, ya tetap di ditonton juga gitu walaupun, eee, durasinya pendek. Dan aku lebih suka yang pendek-pendek sih gitu, durasinya.
Oke. Oke. Tapi kamu, Kak, pernah nggak, kayak dari semua konten yang kamu lihat itu, itu ada yang kamu tonton ulang atau nggak, Kak? Mungkin kamu like dulu atau kamu simpan di bookmark, terus nanti kamu tonton ulang tuh. Itu pernah nggak, Kak, kayak gitu?
Mhm. Eee, kalau disimpan di bookmark enggak, tapi aku biasanya kayak, mmm, bahkan sengaja aku follow akunnya gitu <chuckles> supaya e update-an itu tetap aku tahu gitu, walaupun mungkin aku nonton konten-konten selanjutnya enggak sebanya eee, enggak sesering itu gitu. Paling cuma sekali 2 kali, udah gitu ya aku unfollow lagi gitu loh. Dan biasanya itu aku lakukan tuh kalau memang, eee, ketemunya tuh memang benar-benar nggak sengaja, ya. Tapi kalau memang sengaja nyari, ya aku follow sampai sekarang gitu.
Oke. Mmm, dan menurut Kakak ada nggak sih, Kak, dampaknya untuk mungkin industri lokal, ya. Karena kan bisa dibilang sosial media itu kan amat sangat besar, kan, dan semua dari budaya itu bisa masuk. Itu menurut Kakak ada nggak sih dampaknya untuk industri, apalagi di Indonesia, nih? Ada nggak, Kak, kira-kira?
Ya. Oke ini n menurut segi finansialnya atau mungkin, eee, dari segi entertainment-nya?
Mungkin dari dampak secara keseluruhan mungkin ya, bukan hanya finansial.
Oke, mungkin aku lebih ke finansial ya, karena mungkin yang terasa nyata kayaknya di situ ya. Karena gini, temenku ada yang, mmm, apa ya, dia menggunakan e sosial media ini untuk kayak menawarkan jasa dia sebagai fotografer gitu yang memang dulu tuh dia kayak dia introvert banget gitu, dia orang yang, gak tau bersosialisasi dengan orang tuh seperti apa pa pada akhirnya dia menggunakan media sosial, baik itu ke TikTok baik itu Instagram gitu ya untuk kayak menawarkan jasa dia gitu kayak dia nge-posting hasil foto dia, dan pada akhirnya tuh itu benar-benar berdampak kepada perekonomian dia gitu kayak semakan semakin sekarang tuh, semakin banyak yang memakai jasa dia gitu padahal dia termasuk orang yang se se secara pendidikan juga enggak tinggi gitu, kayak SMA keluar gitu dia enggak enggak lanjut kuliah karena mungkin ya itu tadi kekurangan, eee, dana gitu ya untuk melanjutkan, gitu pada akhirnya, ya itu
Oke. Oke. Oke. Oh, jadi dia menggunakan sosial media tuh sebagai ajang untuk ini masarin skill-nya dia?
Iya. Betul, s iya untuk pekerjaan dia gitu yang pertama gitu dan pada akhirnya ya itu tadi mungkin karena, eee, algoritma TikTok dan Instagram itu, eee, cocok ya karena i eee, itu tadi video atau mungkin konten yang ditawarkan tuh benar-benar gampang gitu untuk, eee, orang lain tuh bisa menemukannya gitu. Kayak misalkan aku cari tentang fotografer gitu ya atau tentang foto mungkin temenku yang nge-posting tentang, eee, apa foto yang dia tawarkan ke media sosial tuh muncul juga tuh di, eee, pencarian aku gitu.
Mmm, gitu. Mmm, iya sih bener juga dan terakhir nih, Kak, menurut Kakak sosial media ini bisa jadi sumber inspirasi nggak sih, Kak, buat kita?
Mmm. Oh tentulah me media sosial nih benar-benar bisa jadi sumber inspirasi bagi kita ya terutama kayak penggu pengguna yang memang rutin gitu dalam menggunakannya. Menurutku ya karena, itu tadi sekarang tuh gampang banget orang terkenal gitu ya atau mungkin gampang banget kita menawarkan jasa kita, gampang banget kita berjualan gitu, jadi kayak, eee, selain dari sisi, eee, apa ya kesenangan kita dalam menggunakannya mungkin dari sisi finansial juga bisa membantu gitu.
Iya, sih. Mmm, oke deh kalau gitu terima kasih banget, Kak, sharing-sharing-nya bagus banget sih, Kak, seru banget ceritanya.
Oke, sama-sama terima kasih banyak. Senang ngobrol sama kamu.
Iya, oke, Kak, sampai jumpa lagi nanti, Kak.
Sampai jumpa lagi.